Mm, eh. <chuckles> Ikaw na lang. Ano, eh, kaso parang hindi ako natuloy kasi marami akong dahil nga may mga dagok sa buhay ko, parang mas naging priyoridad ko 'yung ano, ta's napaisip ako, sabi ko, "Pagpunta ko don, sige magkakaroon naman ako ng views," ganiyan. Pero 'yung gusto kong saya wala masyado doon. Tapos gagastos din ako papunta, eh di pagkakitaan ko na lang muna 'yung oras ko. Pero dati kung iba pa 'yung ano dahil nga medyo nakakaluwag-luwag tayo dahil may trabaho. <sniffs> Talagang go lang nang go, 'di ko na naiisip kung gastos din 'yan, ngayon mas naba-balanse ko 'yung mga bagay-bagay.
A ako na lang sama sayo. <chuckles> Ah, oo nga. Oo. Oo nga, nun ano eh, ang bihira kang makaramdam masyado ng sobrang pagod, eh, parang ano, may energy ka pa din, eh, para gumawa nung mga kinasasaya mo, ako din noon, eh, mahilig nga ako mag-ano ganiyan punta-punta kami, dayo kami sa mga K-pop na inspired na mga cafe, gano'n. Pero sa nung medyo nag tumanda-tanda na kami ng konti, 'di pa naman kami nagte-trenta pero malapit na. Ayun nag pan na pansin ko din 'yan na medyo dumadalang na 'yung paglabas namin, baka dahil din madali na kaming mapagod at siyempre 'yung mga gastos din.
Mm. Oo. Mm. 'Yun naman pala, eh, oo. Mm. Mhm. Oo, kasama 'yan 'yung enerhiya, oo. 'Tsaka 'yung parang na minsan na-grogrown ano mo na, outgrown, gan
Mm.

Oo. Pero nung gumagawa ka ng mga ganyan sayaw mo, eh, marami kang viewers tapos mga comments ganun ba?
Hindi nga eh, kasi nga kailangan lalo na sa TikTok, kailangan consistent, eh, minsan delayed na ako sa trend, tapos yun nga 2 linggo na hindi nakakapag-upload, then matagal na nung like Jenny di ba, di ko pa nga nasusundan.
Ah. Ay, ganon ba? Oo. Akala ko ano lang yan yung parang sa YouTube kahit isa sa 1 linggo or 2 sa 1 buwan.
Ay, hindi yung YouTube walang problema dun, kahit ang tagal-tagal ko pang hindi mag-upload itong TikTok talagang parang alam mo yung shadow banned?
Oh. Yun, ganun pala. Kaya kaila kaya pala ano napapansin ko sa mga TikToker eh sa isang araw tat 2, 3 yung mga uploads nila.
Mm, mm. Naku, dati nga nung pandemic daw 'tsaka nung mga sumunod dapat daw 6 o 5, isang araw. Over naman yun, yung kung gagawa ka na ng mga simple ako kasi sayaw di ba ng pang-malupitan. <scoffs> bago ko pa maano yun so ah, ayun 'di titignan ko muna kung paano ko siya ayusin kasi ilang taon ko na rin siyang sinusubukan eh, bago pa mag-pandemic kaya lang, daming nangyari, ganon.
Hmm. Oo. Mm, well mag-tatagumpay ka naman sa ganyan kung talagang hobby mo yan at magiging consistent ka diyan, try mo ulit kahit mga 2, 3 isang araw.
Nako grabe naman. <scoffs> Mm. Ayun nga eh, parang nagkokonsulta nga din ako para naman maibalik-balik.
Puwede kaya yun ano, pareho yung sayaw pero magkaiba lang yung outfit sa dal para 2 agad yung video mo. Mhm.
Ayun, kaya lang eh 'di ba kunyari tayo mag scroll-scroll or mag binge watch mananawa ka naman.
Ayun naman, sabagay. Mhm.
Mm, ayan nako bitin na naman sa ating pag-uusap, kasi marami tayong gagawin ayan, so, ayun maraming salamat, so, ayan good luck sa ating mga pag-rerelax-relax, oo.
<chuckles> kaya nga. Oo. Sige, ikaw din. Tama. At ano, sana dumami pa ang mga views natin sa mga TikTok na yan.
Ayan tama salamat, sige paalam.
<chuckles> Sige, bye.